Н-да, это дес действительно очень, э, мудрый подход, поскольку, м, э, пища очень влияет на энергию. Она может как забирать её, так и, наоборот, давать. Если вдруг ты употребляешь какую-то еду и ты замечаешь, что после этого у тебя, э, м, спад энергии, то, скорее всего, эта пища была либо слишком тяжёлая, либо она спровоцировала всплеск сахара в крови, и потом он также резко упал. Ну, как правило, это если какая-то пища углеводистая, э, что-то сладкое, особенно если оно употребляется натощак. М, то оно действительно может провоцировать такие инсулиновые качели. И, а, конечно, здесь, э, имеет смысл уп употреблять те продукты, которые, э, всё-таки, м, спокойно поднимают уровень, э, сахара. То есть в любом случае это абсолютно естественный механизм, когда сахар на еду реагирует, но он он всё-таки должен не резко подниматься и держаться на плаву в течение, там, скажем, 2 часов и потом медленно снижаться. И как раз такие продукты, а, как, скажем, цельнозерновые крупы в сочетании с, а, каким-то растительным или животным белком, э, клетчатка в виде овощей, например, каких-то тушёных или свежих салатов, немного масла оливкового. Вот если такую тарелку съесть, э, то, конечно, н не будет резкого скачка, э, глюкозы. И, кроме того, очень важно обращать внимание на порции. Потому что если ты переедаешь, то, конечно, организм будет, э, работать в таком усиленном режиме. Э, всю энергию он направит на то, чтобы переварить эти тяжёлые продукты, это большое количество пищи. И, э, конечно, тебе ничего не останется- ты будешь чувствовать усталость. А, что, скорее всего, ты и замечала. То есть, возможно, для начала было бы хорошо, уп э, наедаться, скажем, на 70-80 %. То есть как будто бы ты ещё чуть-чуть бы съела, но надо остановиться, потому что обычно, особенно если ты быстро ешь, то, э, пища не успевает так быстро, э, поступить. И не не вс не приходит вот этот сигнал, что: "Я наелся, мне хватит". Э, скажи, пожалуйста, м, э, как долго ты вообще принимаешь пищу? Вот сколько по времени, если ты обращала внимание?
Мгм, м. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, м. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Э, слушай, я щ щас только хотела добавить, что я никогда даже не задумывалась о том, что, м, действительно это может быть, э, от, э, уровня глюкозы зависеть или от того, что вот такие вот переедания, действительно, отбирают только энергию организма вместо того, чтобы давать э э энергию телу. Э, ну, э, по поводу Да, так как времени обычно не хватает и как-то не особо, э, много-то там уделяю времени еде. Ну, наверное, это такая себе большая тарелка, которая я могу съедать да, минут за 15, я думаю, 20, в зависимости от того, конечно, что там, но обычно вот, ну, недолго. То есть даже не 30-40 минут, меньше, чем это время.
Н-да, м.